Alors, dis-moi, quelle est ta stratégie pour, heu, maintenir un équilibre entre ton travail et ta vie personnelle?
Ouais? Bah, écoute pour être honnête avec toi, heu, je suis encore en train d'essayer de la trouver
Mmh mh, je comprends.
cette stratégie parce que, hem, j'ai récemment commencé à travailler depuis chez moi
Mmh mh.
et heu, disons que, pour le moment, je fais pas forcément un très bon, hem, un très bon travail en ce qui concerne, hem, l'équilibre, heu, travail, vie personnelle parce que malheureusement j'ai ouais?
Bah, en fait Heu non, j'allais juste dire le piège, un petit peu, quand on travaille à la maison, c'est, heu, de ne pas compter ses heures.
Mmh mh. Oui.
C'est, heu, l le, c
Comme tu dis, ouais, c'est ça. Bah, en en vérité, heu, hem, c pour moi, en fait, c'est même pas une question de compter mes heures. Le le véritable problème c'est que, heu, je tu sais, j'ai des problèmes de concentration
Mmh mh.
et heu, pour le coup, je me laisse, heu, très vite distraire
D'accord, je vois.
et en et en en vérité, tu vois, genre, heu, je sais que, hem, je pourrais, en fait, heu heu, comment dire cela? Ouais, <scoffs> je pou je sais qu'il y a des tâches voilà, exactement, je sais que je pourrais travailler beaucoup plus vite, heu, beaucoup plus, hem, de manière beaucoup plus efficace, hem, non honnêtement c'est, heu enfin je je je sais que je fais pas un très bon travail en plus de ça le problème c'est que
Heu, tu tu pourrais travailler plus vite, mais tu
j'ai pas de pièce tu vois? Pour, heu, pour travailler voilà, c'est ça, donc, heu, avec les enfants et tout, heu, c'est pas c'est pas facile.
Ah, tu as pas de pièce dédiée à ça? Ah, oui, d'accord. Non, je comprends. Alors moi j'avais, heu, une pièce dédiée à ça, à la base enfin une pièce. Oui, j'avais une pièce en soi puisque bon moi j'ai, heu, j'ai pas d'enfant donc en soi ma chambre, j'avais aménagé mon petit coin de travail.
D'accord, ouais. D'accord.
Et en fait, j'ai très vite remarqué qu'en fait, ça me mettait une pression, tu vois? Contrairement à toi. Donc j'ai très vite abandonné, heu, ce petit coin de travail pour, heu, un truc un petit peu plus chill, un petit peu plus détente et heu et du coup ça a amélioré ma capacité
OK, ouais. D'accord. Mmh mh. Oui.
heu, parce qu'en fait c'était plus vraiment tra enfin, c'était travailler, mais c'était plus efficace, puisqu'en fait, heu, j'avais pas l'impression d'être, heu, d'être contrainte et forcée, tu vois?
Bien sûr. Je ouais. Je vois ce que tu veux dire, mais l là, maintenant, heu, est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles encore, heu, depuis chez toi?
Là, à l'heure actuelle, ouais, je travaille depuis chez moi.
D'accord et pour le coup, est-ce que, heu, tu tu espères continuer comme ça ou à un moment tu te dis, heu: «Ouais, j'aimerais bien, heu, quand même, heu, passer à à autre chose et et travailler» hem, tu sais, hem, bah enfin, alors j'allais dire un travail, hem
Plus conventionnel?
normal, heu, ouais, voilà, exactement, en plus, heu, bah, avec un bureau et cetera.
Bah, en fait, à la base, moi, heu, je me prédestinais à un travail full présentiel
D'accord.
heu, où j'avais pas le choix, il fallait être, heu, face à à des gens, heu, toute la journée. <chuckles>
Et qu'est-ce qui ouais. Ouais et q mais et qu'est-ce qui s'est passé?
Heu, bah, j'ai pas trop apprécié mon expérience et j'ai voulu tenter de nouvelles choses
D'accord, OK.
tout simplement et donc heu, je, heu, je me suis dit, heu: «J'ai la vingtaine, j'en profite, heu, je je je teste, tu vois? Un petit peu jusqu'à mes 30 ans».
OK. Ouais. Je respecte, je respecte, ouais après, heu ouais, vas-y, dis-moi?
Bah, c'est que Ah, moi, je pense qu'avant 30 ans, tu vois enfin, peut-être que je me trompe, hein
Mmh mh. Dis-moi.
mais c'est un petit peu le moment où, en fait, on est la société est un petit peu plus tranquille avec nous.
Ouais.
Elle est un peu plus «Bon, ils sont jeunes, ils ils cherchent leurs marques, tout va bien», tu vois? Du moment que
D'accord. Ouais. Bah, alors je te rassure m m moi, j'ai passé 30 ans et je cherche toujours mes marques, je ne sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie, hein!
Bon bah, alors, heu, on va di ouais, bon bah, alors, heu, tu me rassures, clairement, à ce niveau là, parce que, heu
Et et pour le coup, heu, je vais même te dire une chose. Jusqu'à la fin de ma vie, je ne saurai pas ce que je veux faire de ma vie.
Ouais, je pense qu'on est peut-être, une génération un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de changer. De de trouver de nouvelles choses à faire, des nouvelles expériences.
Mouais. Exactement. C'est ça. Totalement, moi moi personnellement vraiment genre, heu, j'ai essayé tellement de choses, j'ai essayé, heu, la finance, heu, j'ai travaillé dans le domaine de la santé, j'ai travaillé dans le tourisme, j'ai travaillé dans vraiment dans tellement de choses
Ah oui, c'est vraiment divers, là pour le coup.
et et pour le coup, ouais enfin mon CV ressemble à rien du tout, je te dis la vérité.
Bah, au contraire, moi je trouve qu'il ressemble à quelque chose parce que ça veut dire que tu es
Non, alors pour moi ouais non pour moi moi je suis archi fier de mon CV. Parce que j'ai eu des postes que, hem, je ne pensais pas forcément avoir de de prime abord. Tu vois? Et au final, heu, non j'ai eu, heu, de très bons métiers, j'ai été très bien payé et tout, tu vois?
Mmh. Ouais, d'accord. Mmh. Et
Heu, mais le problème c'est que mon CV ne veut rien dire lorsque je vais, heu, en en France. En vérité mon CV ne veut rien dire.
Bah, b heu, ça c'est un problème qu'à la France selon moi. C'est-à-dire que d'un côté, heu, ils veulent des gens avec de l'expérience, de l'autre côté ils veulent pas donner d'expérience aux gens tant qu'ils ont pas d'expérience et heu, ils veulent des gens
C'est vrai, oui bien sûr. C'est ça. Exactement. Et les personnes qui ont de l'expérience mais heu, qui ont, heu, un petit peu, heu, bourlingué ben, ils aiment pas ça.
C'est ça et c'est-à-dire que des gens, heu, aussi ils veulent d des gens qui ont s ont la capacité d'ad de s'adapter. Mais en même temps, ils veulent des gens qui, heu, qui n'ont fait que la même chose. Il y a un problème.
Oui. Exactement. C'est ça non ils sont trop drôles en en le le truc c'est qu'enfin, heu, tu vois genre, heu heu, une fois que j'ai fini mes études bah, je suis parti au Portugal ensuite, heu bon Portugal on va dire que c'était plus un travail genre, heu, enfin en en gros ouais ça m'a mis, heu, le pied à l'étrier tu vois? On va dire ça comme ça.
Mmh mh. Bah, c c'est déjà une 1re expérience. Moi je trouve que c'est, hem
Bien sûr oui, oui après, heu, j'ai quand même eu des responsabilités et tout tu vois? Donc heu non pour le coup c'était très bien et après petit à petit j'ai gravi, heu, les échelons et en fait à chaque fois que je changeais de poste j'avais à chaque fois plus de de responsabilités et un statut, heu, plus élevé tu vois? Mais en gros en fait j'ai l'impression que tu me disais?
Mmh. Bah, c'est ça le truc. Non, je dis: «C'est ça, le truc», c'est-à-dire qu'en fait, quand tu sors des études
Ouais.
heu, le gros problème, c'est d'avoir la réelle 1re expérience, peu importe ce que c'est, mais il faut que ça soit un truc, heu et après, bon, ça s'enchaîne, tu vois? Mais avoir cette 1re expérience, c'est super compliqué.
C'est ça. Exactement, ouais. Totalement, ouais. C'est ça, exactement, mais et pour le coup, non, franchement, je je regrette pas mon parcours, je suis très content, jamais de la vie, j'aurais pu, heu, sortir de mes études et travailler 10 ans dans le même domaine, heu, c'est hors de question, là, je pour moi, en fait
Mmh mh.
hem l l la vie, c'est pas quelque chose de très important tu vois?
La la vie?
Heu, ouais, franchement, c'est pas quelque chose de très important dans le sens où hem, la vie va au-delà de, heu, tu sais, d'avoir un travail et des choses comme ça, tu vois?
Ah d'accord! Oui, en fait, le travail, c'est pas c'est pas l'essentiel de la vie, quoi.
C'est, heu, tu sais, en fait voilà, les choses voilà, le travail, acheter une maison et je ne sais quoi franchement, c'est pas essentiel du tout dans ma vie. Je franchement, je m'en fiche, c'est vraiment le dernier de mes soucis, pour moi, hem j'utilise ça, en fait, tu vois, le travail comme, heu, un moyen de subvenir à mes besoins, mais c'est tout, tu vois?
Mmh mh. De subvenir? Non, je vois, je comprends p bah, à la base, c'est ça le travail, hein. Normalement on vit, heu, on on on vit, heu enfin, on travaille pour vivre, hein. On on vit pas pour travailler. Donc heu, je comprends.
Ex exactement, c'est ça. Mais mais Exactement. C'est ça. Mais mais toi du coup, est-ce que tu as, hem q n toi, pour pour le coup, qu'est-ce que tu as comme, hem, enfin si c'est pas indiscret, tu vois? Qu'est-ce que tu as comme, hem, comme parcours un petit peu? Ça ça m'intéresse.
Ouais. Alors. D'abord moi bon, du coup j'ai fait des études en en histoire et en lettres. J'ai un master. Après je suis partie
D'accord. OK et tu es mais tu es devenue, heu, professeure?
ouais. Je suis partie, je suis devenue, heu, professeure, heu, au Portugal
D'accord, OK. D'accord.
de français. Très, heu, <chuckles> très comment dire? Heu, paradoxalement <chuckles>
OK. D'accord, ouais. Pourquoi tu étais pas très forte en
et heu, après Ah non, pas du tout, c'est que l'opportunité s'est présentée à moi. C'est tout. Donc heu, j'y suis allée, je me suis dit: «Bah, écoute, ça, heu, ça va f», le but c'était de revenir pour faire un doctorat après. C'était juste que je voulais, heu, me confronter un peu, heu, au monde du du professo heu, professoral avant, heu, de m'engager heu
OK, d'accord. D'accord, ouais. Ouais.
dans un doctorat tout simplement et hem, et donc bref, il s'est passé des petits trucs dans ma vie qui ont fait que le doctorat a été mis à plus tard et heu, le monde professor
D'accord. Ouais. D'accord, mais mais et d et et du coup, est-ce que tu veux toujours, heu enfin, est-ce que tu comptes toujours le faire ou pas du tout?
Heu, le doctorat, pour le moment, c'est clairement remis, heu, à plus tard, hein. Ça, je sais pas si un jour je le ferai, ça reste, heu, un truc heu
Ouais. Et ouais, z justement, j'allais j'allais te poser la question, quand tu dis plus tard, est-ce que c'est vraiment plus tard? Ou est-ce que c'est fini pour toujours?
Mmh non, je f enfin, on verra. Ça pour le coup, tu vois, c'est pas un truc où je ferme définitivement la porte.
D'accord.
Mais, heu, là, à l'heure actuelle, je suis pas prête à l'ouvrir, en tout cas. J'ai déjà fait plusieurs tent enfin j'ai fait une déjà une tentative, je sais que c'est une possibilité qu'on que la porte m'est pas fermée
OK. Ouais. Mmh mh.
mais heu, je suis plus sûre de vouloir le faire dans les conditions dans lesquelles on me proposait de le faire.
D'accord, OK. Et du coup, le doctorat, ça va être dans la recherche, c'est ça?
Heu, ouais, recherche, histoire et littérature.
OK, d'accord.
Mais, heu, bon, ça, bon, du coup, voilà et après, du coup je me suis dit parce qu'en plus, heu, à l'époque, pour faire un doctorat, il fallait avoir un un CDI
Ouais. D'accord.
heu, donc heu, je me suis dit
OK, c'est spécial ça.
Ouais, il faut savoir qu'en France, tu as pas le droit d'être professeur en même temps que passer un diplôme, hein.
Tu as pas le droit d'être professeur et en même temps de passer un diplôme? D'acc ah oui! Pour, heu OK je comprends, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, bah logique. Logique.
En fait, tu as pas le droit d'être, heu ouais. <chuckles> Tu as p tu as pas le droit d'être fonctionnaire même, tout en passant un diplôme.
Je non mais c'est logique. Je je vois je vois où ils veulent en venir, ça me dérange pas pour le coup, c'est hem
Bah moi ça me dérange un peu parce qu'en fait il y a le truc de
Oui, non, bah, bien sûr que ça va te bien sûr que ça va te déranger, c'est normal.
Oui. <chuckles> Mais, heu, mais tu
Mais mais moi, personnellement, le principe ne me dérange pas, je vois exactement où ils veulent en venir. Il y a, hem il peut y avoir des conflits d'intérêts f f personnellement, ça me dérange pas.
D'accord. Bon bah, moi du coup, ma stratégie, c'était de devenir professeure au Portugal et de passer mon diplôme en France.
Très intelligent.
Voilà. Comme ça, c'était réglé, j'avais mon CDI, on n'en parle plus. Sauf que, heu, bah, au passage en fait, j'ai découvert que le professorat, j'aimais pas trop ça, mais bon, c'était quand même mon truc, hem
C'est très intelligent, ouais. C'est ça. Alors, que quel est le problème avec le professorat? C'est, heu, ce sont les élèves? Ou, heu, <chuckles> ou c'est préparer les cours des choses comme ça?
Ouais, j'ai Non, c'est plus me confronter à une classe qui est pas forcément intéressée par ce que je raconte. Parce qu'en fait, ils sont
De ouais ben, pour le coup, hem
ils sont contraints, et forcés d'être là, en fait.
Tu as pas forcément choisi, heu, les, m les meilleurs, heu, les meilleures matières, on va dire.
Bah heu, ouais, heu, enfin, oui. <chuckles>
Après moi moi, tu m'aurais eu comme élève pour le coup, tu m'aurais vraiment beaucoup aimé, parce que, hem, genre, heu, j'ai j'aime trop l'Histoire, vraiment, j'aime trop trop l'Histoire enfin, à l quand j'étais en cours, j'aimais trop l'Histoire, d d'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça.
Mmh. Dis-moi?
Il y a une, mmh, j'avais une professeure, heu, en 1re et en terminale, qui détestait les hommes, mais quand je te dis qu'elle détestait les hommes, tu ne peux même pas t'imaginer, mais à un niveau
Ah ouais, d'accord. <chuckles> Ah bah, sympa.
mais tu peux pas t'imaginer, j'ai jamais vu une femme autant détester les hommes.
Mais attends, mais heu, enfin, c'est très problématique quand on est professeur, parce que 50 % de ta classe minimum est est
Oh ouais. Ouais, je sais, mais dis-toi, qui était son chouchou?
C'était toi?
C'était un homme et pourtant, dis-toi bien, hein, genre, moi, j'ai des origines.
Ouais?
Elle, elle était, heu, on ne peut plus, heu, française.
D'accord.
Elle détestait les hommes, je suis un homme
Mmh.
hem et malgré ça. Un jour, il y a des gens qui ont raconté des choses sur moi pendant un conseil de classe, tu sais ce qu'elle a dit?
Elle a dit quoi?
Elle est dit: «Quoi?» «Mon Salim qui ferait ça? Impossible, je peux pas le croire»
<laughs>
non mais des dis-toi que quand on me l'a dit, j'ai été alors, je savais qu'elle m'aimait beaucoup, genre, heu, je sentais qu'on avait un un très très bon feeling elle et moi, tu vois?
Ouais.
Mais je ne savais pas que ça allait jusque là, tu vois? Genre carrément dire «mon» avec mon prénom. Genre-là c'est un enfin c'est un niveau, heu, genre, heu, bon courage pour dépasser ça, tu vois?
Bah, c'est-à-dire que c'est un peu, heu Bah c'est ça, c'est même un petit peu comment dire? Pas professionnel de sa part. En plein conseil de classe, c'est pas
Ouais, mais moi ça me ça me dérange pas, tu vois? Franchement, heu mais pour le coup je personne ne comprenait pourquoi est-ce qu'elle m'aimait autant personne et et
Heu, elle voyait sûre elle voyait sûrement en toi quelque chose de plus qu'elle ne voyait pas en aux autre en chez les autres, quoi.
Sûrement, sûrement ouais parce que pour le coup genre, heu, elle voyait que j'étais extrêmement intéressé, j'étais surtout j'étais, heu, tout le temps la personne qui levait la main, on avait de vraies discussions et cetera, on n'était pas tout le temps d'accord, mais franchement cette professeure-là, je l'ai beaucoup beaucoup aimé pour le coup. Heu, elle avait un certain ouais elle aimait le dialogue, elle avait un certain âge et tout, tu vois? Et elle se elle ne se cachait pas hein, je veux dire tout le lycée savait qu'elle détestait les hommes.
Mmh. Ah parce qu'elle aimait le dialogue. Elle aimait le con ouais, voilà. C'est quand même incroyable, d'être dans une enfin.
Pour le coup et quand, heu ouais, ouais, je sais. Et pour le coup, quand les gens ont su que j'étais son chouchou et tout, personne ne comprenait comment ça se faisait et ils se demandaient même ce que je lui avais fait, en fait pour, heu, pour qu'elle m'aime autant, tu vois?
<chuckles>
Mais en vérité, heu, j'ai juste été, heu, moi-même et et l'Histoire ça m'a
J'ai ouais.
En fait ouais, ça m'a toujours passionné, heu, du coup, peut-être que si tu avais des élèves comme un élève comme ça, tu vois, peut-être que <chuckles> ça t'aurait aidée.
Ah, c'est Bah peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas trop aimé, en plus, j'arrivais pas trop à à créer des liens avec mes élèves et c'est ça qui me perturbait un peu.
Je comprends. A ouais.
Parce que, heu, pour moi, c'était enfin, c'était une foule, tu vois? Je voyais pas l'individu, je voyais une classe et le pire, c'est qu'ils m'aimaient bien et je le savais. On venait me le dire que les élèves m'aimaient bien, mais moi, j'étais là en mode: «Mais je les connais pas». <coughs>
A ouais. Je comprends mais c'est c'est ouais? Bien sûr. Non mais il y a de il y a de quoi, hein, de toute manière. Enfin, il y a de quoi, heu, tu aimais bien et ça, il y a il y a pas de problème là-dessus, mais ils avaient quel âge ces élèves?
Alors, ça allait très loin, hein, ça allait, hem, d'un peu près le CM2.
Ouais.
Heu, à la ouais, heu, à la seconde, seconde, heu, première.
Ouais, mais alors le problème c'est ça, c'est que, hem Ouais et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'il y avait pas assez, heu, potentiellement de différence d'âge.
Pas assez de différences d'âges? Bah quand même du CM2, heu ah
Ouais. Bah non, heu, seconde oui, oui, alors CM2, oui, pas de problème, mais genre seconde à à toi, c'est pas non plus, heu, énorme, tu vois?
Ah oui. Bah, c'est vrai que je me retrouvais avec des gens qui avaient quoi? 18 ans et moi j'avais à l'époque, heu, 24 ans, heu
Exactement, tu peux pas tu peux pas, heu, c'est c'est compliqué, tu vois, pour le coup.
C'est vrai, c'est pour ça que mes chouchous, c'était les plus petits, <chuckles> très honnêtement.
Ouais, je peux comprendre.